Allora, oggi voglio parlare di cibo.
Ah, che bello. <chuckles>
E quando parlo di cibo, voglio sapere se c'è stato un piatto che ti ha cambiato il palato, che quando l'hai assaggiato hai detto: "Oh mio Dio".
Guarda, ti posso dire che non è stato 1 solo, però se devo proprio scegliere, uhm, deve essere, uhm, un una tipologia di di cottura dell'uovo che fanno in Thailandia. Praticamente quando io ero al liceo ad un certo punto, ehm, è arrivata nella nostra classe una ragazza tailandese, uhm, per fare qualche mese con noi, ehm, ed era in questa famiglia, diciamo, che la che la ospitava e ha invitato me e un altro compagno di classe lì a casa da loro per fare questo pranzo, uhm, tutto a a tema tailandese, cioè proprio le ricette che io non avevo mai visto neanche con il binocolo e erano tutte a parte il fatto che, uhm, i gusti orientali, cioè latte di cocco, ehm, le spezie, cioè io ricordo però queste uova
Okay. Okay. Okay. Okay. O Certo.
e le aveva fatte cuocere, credo erano sode, ehm, le aveva fatte cuocere poi dopo che, uhm, le aveva fatte sode all'interno di un brodo, credo, uhm, che le aveva fatte diventare quasi nere.
Okay. L'uovo centenario.
Non lo so, <chuckles> ehm, non so se fosse quello, però cioè io non ho mai mangiato delle uova così buone. Avevano un gusto proprio di di speziato, di, mhmm, no non so non so neanche descriverlo. C'erano dei gusti
Okay.
talmente diversi dai nostri che mi ha aperto proprio un mondo, ehm, e infatti io, uhm, devo essere onesta, sono molto curiosa nei confronti de di cibi di altre culture, non mi fermo davanti a niente, cioè ho ho veramente credo assaggiato tutto quello che si poteva assaggiare, diciamo, in Italia, compresi grilli.
Okay. Okay.
arrivati dall'estero. <chuckles>
Oh no. Okay. Questo, magari è un po' spinto come alimento però. <chuckles>
No dai. Cioè alla fine è è un è un po' come mangiare paglia in realtà, uhm
È un po' come mangiare paglia?
Sì, sì, sì, la consistenza è quella della paglia, infatti non è particolarmente forse perché erano fritti ed erano piccini. Uhm, quindi un po' sembrava di mettere, mhmm, in bocca la paglia. Però, uhm, cioè, quando posso io assaggio cose nuove e quindi diciamo che questo questo pranzo è stata proprio una cosa che io, mhmm, non ho tantissimi ricordi perché è stato più di 10 anni fa, però, ehm, cioè se ci penso ancora sogno, diciamo, quei pasti. Poi aveva fatto i gamberi con il latte di cocco.
Ah. Okay. Certo.
Delle cose spaziali, veramente.
Ah. Quindi diciamo tutto quel mix di spezie co' tutti quei esaltatori di gusto, no?
Mh-mh, sì, sì, sì, ehm, guarda, infatti io adesso, vabbè, sono una grande appassionata di sushi, sicuramente, perché, ehm, quello <chuckles> quello non non ce la faccio proprio, è il mio il mio punto debole, ehm, però, ehm, mi capita anche di assaggiare cibo indiano, ho mangiato cibo africano, ho provato l' hot pot, che anche quello è, diciamo una hot pot, si chiama hot pot perché ti portano una pentola
Grande classico. Ottimo.
con del brodo e e poi tu praticamente sei, ehm, in un tavolo con le, mhmm, piastre a induzione, quindi ti lasciano questa questa pentola davanti, ehm, tu regoli ovviamente la la la diciamo, la temperatura, esatto, uhm, e poi ci sono i frighi con tutto il cibo che vuoi: carne, pesce, verdure che puoi cuocere direttamente nel brodo.
La temperatura regoli tu, no? Ma quindi possiamo dire che, diciamo, questa curiosità un po' per il cibo nasce proprio da quel momento dove, s eh, hai assaggiato questo uovo, no? Cioè, questa curiosità nel cibo, uhm, magari di un'altra cultura, no? Cioè, mhmm, un punto singolare, no?
Mh-mh. Sì, penso di sì. Sì, sì, sì, sì, penso proprio di poterla, uhm, trovare in quel in quel momento, no, questa passione proprio per, ehm, il cibo così orientale, perché <tsk> effettivamente io sono sempre stata molto curiosa sul cibo, ho sempre mangiato tutto, uhm, e e è anche vero che diciamo che, mhmm, mio papà, mhmm, mi ha un po' insegnato a mangiare anche quelle cose che normalmente magari i bambini non mangiano. Quindi, uhm, per esempio le patelle crude.
Okay. Okay. Del tipo? Oh Dio, cosa sono le pattelle?
No, cosa sono le pattel sono quelle, uhm, quei molluschi che sono attaccati agli scogli che hanno una conchiglia tipo fatta a cono, però molto sbucciato.
Ah, i Barnaba tipo, si chiamano una cosa del genere, il nome tecnico. Ho capito comunque, sì, sì, sì, sì, sì.
Non so se okay, un ehm, i in in Sardegna le chiamano "patelle" e quindi mangiavo quelle, mangiavo, diciamo, non so, altre conchiglie che trovava in mare oppure, uhm, una volta, più di una volta in realtà, mi ha fatto mangiare, uhm, il polpo crudo, cioè proprio appena preso, tagliata una zampetta no, no, che sbattuto, no. Mio padre gli dava una mozzicata in mezzo agli occhi.
Okay. Sbattuto. Ah. <laughs> Okay, va bene, diciamo, non me la no, non me l'aspettavo, vabbè. No, non me l'aspettavo.
<laughs> Non te l'aspettavi, eh, lo so, lo so, ehm, perché, ehm, c'è questa tecnica, diciamo, del dello sbatterlo sullo scoglio, ma lui aveva sempre pensato che si rovinasse e quindi, ehm, preferiva dargli questo morso per <chuckles> abbatterlo e e t poi mi staccava una zampetta e e me la dava da mangiare e mi diceva: “Mi raccomando, mordi bene, perché altrimenti ti rimangono i, diciamo, i i tentacoli incastrati nella gola”, che effettivamente non è non è divertente, anche perché, ehm, cosa?
Ah, ecco. Le ventose, no? Le ventose vicino al tentacolo, no?
Eh sì, sì, esatto, perché, uhm, anche se gli stacchi la zampa quello è vivo, cioè, ehm, prima che muoia la zampa ce ne vuole <chuckles> e quindi e quindi dovevi masticare bene. Ehm, oppure, non so, c'è una una cosa che, mhmm, si chiama sanguinaccio, ma non è il dolce, è un altro un altro coso che proprio s credo s no, no, no, non è un dolce, è una cosa salata che chiamano comunque sanguinaccio, ehm, ma credo che sia sempre della tradizione sarda, ehm, praticamente è una sorta di salamino con e dentro, invece di essere cioè esserci carne, c'è il, diciamo il principalmente sangue di di di maiale, ecco, ehm, però diventa tipo una, mhmm, una sorta di cotechino, non so come dire.
Beh sì. Immagino, immagino. Il sangue di maiale con il cioccolato? Okay. Okay. <clears throat> Riusciresti a descriverlo? Okay. Ah, okay. Quindi il sangue raggrumato penso con un po' di grasso proprio del maiale che va a formare un po' quella ah okay, diciamo
Mh. Penso una cosa del genere. Ehm, no, in re ehm, guarda, ehm, pot possibile che sia invece ligure e non e non non sardo. Mhmm, <tsk> perché ci mettono anche a volte i pinoli dentro, insomma, ehm, non è il dolce comunque, quindi queste cose qua, anche la trippa, cioè sono quelle cose che ai bambini di solito non si danno, perché si dà per scontato un po' che non piacciano, invece
Vabbè, poi Chiaro. Quei sapori un po' forti.
Eh sì, esatto, ma io forse il il sapore più forte che io abbia mai assaggiato quand'ero piccola era la carne di pecora, quella forse, cioè la carne di pecora ha un sapore molto, molto, ehm, selvaggio in qualche modo, quindi
Posso bene immaginare.
<tsk> Mai i ma non l'hai mai mangiata?
No, no. Posso bene immaginare perché l'ho l'ho mangiata, beh, sì.
L'hai mangiata? L'hai mangiata? L'hai mangiata? <chuckles> Quindi rispetto ad altre ad altri tipi di carne che che ho mangiato, anche il cinghiale, il cervo, ecco, aveva proprio un sapore, uhm, molto grasso la la pecora, e e tuttavia, ecco, ehm, diciamo, son sempre stata abituata a a mangiare queste cose. Ma anche per dirti, no, il la cartilagine del pollo, eh in casa mia è peccato buttarla via, si mangia, si sgranocchia.
<chuckles> Certo. <chuckles> Okay. E cosa fate, il brodo tipo?
No, no, ehm, quando tu fai, non so, le alette di pollo in in padella oppure così alla piastra e ti stai mangiando il pollo così, le alette, e ti mangi anche la cartilagine, la parte bianca.
Ma come la cartilagine? <chuckles> Davvero? Ah, ah, incredibile questa cosa, non lo puoi mangiare.
Come no? Te lo giuro. Ma è la è la cosa più buona del pollo, cioè ti dà sì, te lo giuro, e in casa mia e in casa mia si mangia, cioè è proprio una una tradizione, anche perché, ehm, insomma, è un po' come buttare via dei pezzi buoni, ma anche quella tipo delle costine di maiale, che è un po' più dura, però è buona, cavolo. <laughs>
Davvero? Ah incredib incredibile questa co Okay. Okay, uhm, ci può stare, eh, cioè
Eh, capisci capisci perché ogni tanto la gente quando parla con me di cibo inizia a dire: "Mh-mh, no aspè, faccio un paio di passi indietro perché tu sei un cannibale". <chuckles>
No, in realtà è interessante, perché comunque ti fa un po' comprendere anche il viaggio, no? Uhm, i il viaggio che comprende, no, l'assaggiare quello che ritengo sia l'uovo centenario, visto che mi hai detto che era molto speziato e comunque tendente al nero, ehm, comunque il co il crostaceo che adesso mi sfugge il nome, non mi ricordo come l'hai chiamato, che era sotto la barca, no. La la patella, uhm, comunque, eh, il i ricci, la pecora, comunque, nel senso
<chuckles> Mh-mh. La patella. <chuckles> Sì. I ricci, buoni i ricci. Mamma mia.
sei una persona che comunque è cresciuta in un ambiente dove la sperimentazione e il provare era un po' all'ordine del giorno, no?
Sì. Ehm, però guarda, ti dirò questa cosa, ehm, mentre, uhm, per me la sperimentazione, diciamo, era un po' una cosa obbligata in famiglia, perché mi dicevano sempre: “Se non lo provi, non puoi sapere che non ti piace”, uhm, adesso che io provo magari a far assaggiare a mio papà, uhm, dei gusti orientali, ecco, quello no, perché lui ritiene che, uhm, si debba sentire il sapore originale dell'alimento. Quindi, uhm, gli dà fastidio che magari, se tu fai del pollo e lo fai con il curry, in qualche modo per lui lo rovini, perché non sente il sapore del pollo o non sente magari il sapore dell'agnello, di altri tipi di di cibo. Ecco, un'altra cosa che probabilmente, vabbè, mhmm, questa è una cosa un po' più, uhm, comune, però ecco, anche lì un bambino, uhm, dici, ma, <tsk> uhm, la cervella del del maiale, dell'agnello, del coniglio, no?
Certo. Ah, okay. Oddio. No, nel senso, ehm
<laughs> Opinab <laughs> non li hai mai assaggiati?
ehm, nel senso, no, opinabile no pe opinabile no, perché comunque hanno il suo sa il loro sapore, molto ferroso, no? Però ecco, mangiato da un bambino, mi meraviglia, ecco, però, cioè
Mh-mh. Eh sì, ehm, diciamo che c'era quello per me che era un po' la la la cosa divertente. Poi io l'andavo a cercare anche quello del pesce, che è piccino, piccino, picciò, uhm, eppure, insomma, tutte queste cose qua, o anche semplicemente mangiare, no, la la la parte che, ehm, mi piace di più del del maiale, ma anche del coniglio, diciamo, di, mhmm, più o meno tutti gli animali, è la testa, perché è l
Okay, il boccone del re quindi. Lo abbiamo capito, okay.
Eh beh. Beh, però sai, cioè tanta gente queste cose non non le prende, cioè le butta, è quella la cosa che che fa un po' arrabbiare, no? Che ci sono tutte queste cose così buone e la gente non le compra, non le prende, le lascia lì. Ma te l
Ecco, proprio su questo, che secondo me è importantissimo, perché la tua esperienza deriva da un viaggio che è stato formativo, sia da un punto di vista ambientale sia da un punto di vista culturale, no, anche un po', mhmm, ideologico del: se non provi non puoi sapere, che secondo me ha comunque ha una bella profondità come, diciamo, come frase.
Mh-mh. Mh-mh.
Se incontrasti un quau incontrassi comunque qualcuno, no, che ti dice che queste cose non le ha mangiate, però tu vuoi effettivamente raccontargli in che modo l ha cambiato il tuo palato assaggiare queste cose, in che modo lo convinceresti nel provare queste cose qui?
Sì. Ma io penso che solo parlare di queste cose, uhm, e vedere probabilmente, uhm, diciamo, la passione nella, ehm, nel racconto della persona che che ti dice: “Sai, ho assaggiato questa cosa, devi assolutamente provarla, è troppo buona”, e l'altro ti dice: “No, no, ma che schifo”, beh o di sicuro non gli puoi far cambiare tanto idea se non è una persona che è abituata ad assaggiare, ehm, però ecco, se è aperta alla sperimentazione, sicuramente puoi provare. Ehm
Okay. Se. Certo, anche trasmettere un po' la propria emozione, no, di quello che
Esatto, esatto.
Chiaro. Io voglio ringraziarti, oltre che a essere stata comunque una de discussione simpatica, è stata molto profonda e sicuramente dà tanti consigli sul provare cose nuove.
<chuckles> Grazie a te per le domande e spero di sentirti presto. Buona serata.
Buona serata.